Kalau ini sih Kak, kebetulan kalau misalnya aku lagi pengen apa ya, mencoba kegiatan baru, itu sebenernya ini sih Kak, eee, pengen banget coba, kalau anak sekarang itu bilangnya night ride gitu kan. Jadi jalan-jalan jalan-jalan mhm, malam. Nah, selain itu balik lagi, saya kan males keluar ya, jadi kayak gak akan pernah terlaksana sebenernya.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm, apa itu? <chuckles> Oh, malam-malam jangan Kak, cewek Kak bahaya. Mhm. Mhm. Eh itu. Ih, bener banget Kak, bahaya Kak, ke nanti aja kalau udah punya apa namanya, pasangan. Kakak udah punya pasangan belum sih?
Mhm.